Sebenarnya aku ada ngerasa, eee, apa ya? Rindu gitu, Kak. Dulu aku selama kerja tuh kan kalau, eee, ada girl time gitu ya, kayak kadang karena suami aku pulang malam, aku tuh pulang kantor suka nongkrong dulu sama temen-temen aku. Nah, momen itu tuh enggak bisa aku punya saat aku kerja online gitu kan, Kak. Nah, akhirnya kalau misalkan kita mau main tuh, kita harus janjian dulu karena temen aku tuh enggak biasa enggak bisa leluasa kayak aku, sedangkan kan aku waktunya lebih fleksibel kan? Itu aja. Jadi aku ngerasa, eee, apa ya intensitas aku ketemu temen tuh jauh banget berkurang, Kak. Dan akhirnya temen bicara aku tuh satu-satunya tuh cuman suami aku gitu kan? Karena aku enggak punya temen apa ya sosial lagi gitu, Kak? Jadi karena waktunya habis di rumah kan? Kayak gitu itu aja sih, Kak, kurangnya.
Iya. <chuckles> Mhm. Iya. Oh iya betul. Mhm. <laughs> Bener. Mhm. Oke. Berarti sebenernya kalau yang, eee, setiap hari ya memang kurang, cuman kamu masih bisa janjian walaupun tetep nih, temennya enggak bisa sefleksibel kamu yang kerjanya di rumah, gitu ya?
Mhm. Betul. Mhm. Betul banget sih Kak.
Oke. Nah, aku juga penasaran nih, soal tadi kan sosial, terus juga, oh ya soal burn out nih. Tadi kan, eee, kamu udah pernah nyobain kerja dari admin, terus naik, terus kamu sekarang kerja di rumah. Tapi burnout itu tetep ada enggak sih? Kayak stres-stres atau justru pekerjaan di rumah itu bener-bener jauh dari kata stres?
Mhm. Iya. Aku ada stres awal-awal Kak, jadi awal-awal tuh aku kurang bisa mengikuti, eee, guideline yang dikasih pada saat itu. Aku merasa kayak kok penghasilannya tuh sedikit banget ya sedangkan orang-orang tuh kok kayak kelihatan itu bisa banyak gitu. Nah, itu sih yang awalnya aku burnout dan akhirnya aku harus, eee, belajar lebih keras dan juga tanya gitu, Kak, ke orang-orang yang sebelumnya tuh udah, eee, lama di p posisi ini, gitu kan. Aku jadi banyak tahu harus kayak gimana, juga device yang aku pakai harus kayak gimana, gitu kan? Itu bener ter burnout itu tuh terjadi di awal-awal aku mulai kerja aja sih, Kak. Tapi kalau sekarang lebih bisa menikmati.
Mhm. Iya. Mhm. Oke. Berarti masa adaptasinya aja ya? Waktu adaptasi memang ada pusing-pusing nih karena belum terbiasa, tapi kalau dijalani malah membaik, gitu ya? Dan dari cerita kamu, aku bisa ambil nih kalau misalnya menyeimbangkan ambisi dan kehidupan pribadi itu memang harus dari diri sendiri yang berani ya? Berani untuk berubah dan nanti pasti ada jalannya sesuai dengan kebutuhan hidup, asal berani melangkah aja. Oke, makasih banyak.
Mhm. Iya, bener banget. Iya. Iya, bener banget, Kak. Mhm. Oh, bener. Iya. Bener, Kak. Jangan menutup kesempatan untuk hal lain lah pokoknya ya, Kak, ya. <laughs>
Iya, makasih banyak loh ini menginspirasi sekali. Sampai jumpa lagi ya.
Sama-sama, Kak. Sampai jumpa.